Et alors moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est quand même, heu, assez hypersensible et heu, j'aime pas forcément quand je vois des ja des amis, heu, des amis en fait qui vont se alors qui vont se fermer, heu, ça va dépendre du sujet parce que, bah, quelquefois il y a des sujets, heu, comme on dit: «le sujet est clos» et quelquefois, il y a pas forcément besoin de le
D'accord, oui. Mmh. Mmh.
de le, bah, de de de détailler ou de voilà de de réouvrir. Par contre c'est vrai que l'isolement, heu, c'est ouais c'est vraiment quelque chose qui va me, mmh, qui va quand même me faire réagir un petit peu. C'est vraiment quelque chose que moi, eh ç ça va me toucher émotionnellement.
Le réouvrir? OK. D'accord. Mmh. Mais tu vas le sentir direct de du coup dès qu'un ami commence à s'isoler un peu, heu, ou est-ce que tu vas te sentir les signes précurseurs un peu? Comment tu le remarques? Tu es particulièrement attentif à ça j'ai l'impression.
Alors oui, je suis assez a assez attentif à ça, heu. Comment je le remarque? Ben, écoute, c'est q c'est c'est c dans mon cas personnel, ça va être relativement simple, heu, parce que voilà. On est une bande de potes, heu, depuis, heu, depuis quand même quelques années maintenant et heu, c'est vrai que voilà, on a pris l'habitude de de se réunir assez régulièrement, heu. Moi je suis je suis quelqu'un qui qui aime, heu, qui aime garder le contact et qui aime en fait co communiquer avec mes amis.
Mmh. D'accord, ouais. Mmh. D'accord, ouais. OK.
Et heu, voilà l l dans la communication, heu, moi je suis le genre de personne où en fait j'appelle parce que, ben, voilà, j'aime bien entendre ta voix, j'aime bien savoir un petit peu comment tu vas et que quel
Mmh. Ah, tu appelles souvent tes amis alors? Du coup régulièrement, heu, tous?
Ah ouais tr très réguliè très régulièrement, au moins 1 fois par semaine, heu, j'appelle et en fait c'est des trucs tout, c'est mais c'est vraiment des trucs tout bêtes, heu. Moi c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, heu, voilà c'est: «Allô, ça va mon petit gars, comment tu vas? Ouais, bah, ça va, bah, écoute j je t'appelle juste pour te dire que tout va bien». Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
OK. Mmh. Ouais, OK. Top! <laughs> Ah ouais? D'accord, sans nouvelles spécifiques, c'est juste pour parler aux gens, voir un peu comment ils se sentent, prendre de leurs nouvelles?
Moi c en fait c c'est juste ça. Tu sais, heu, aujourd'hui voilà on on dans dans dans la société actuelle, heu, on il y a j'ai j'ai remarqué que ce qui est vraiment mis en avant, ce sont les problèmes, hein, il y a qu'à il y a il y a qu'à regarder, heu, les informations ou lire le journal, heu, et en fait, il y a jamais de moment donné où, heu, voilà on va mettre un intérêt culturel, où on va mettre en avant, heu, une tradition, ou quelque chose qui qui sort de l'ordinaire.
Mmh. C'est vrai, oui. <chuckles> Mmh. Bien sûr, oui.
Et heu, voilà moi je sais que j j'aime beaucoup quand, heu, mes amis m'appellent et me dit: «Waouh comment ça va et tout? Bah, juste pour te dire franchement j'ai rien à te dire à part que tout va bien». Ben, en fait voilà, moi tu m'as refait ma journée, heu, même si je m j'a j'avais juste mal dormi ou juste mal réveillé, heu, tu m'appelles et tu me dis que tout va bien, ben en fait tu m'as refait la journée quoi. Moi je suis super content après, heu, en avant quoi on peut y aller. Tu vois?
Mmh. Ah ouais? Bah, top. <laughs> Mmh. D'accord. Mmh. Ça marche ouais, je comprends et mais alors ça veut dire que tu es quand même assez proche de tous tes amis, alors? Tu connais leurs histoires, heu, leurs problèmes, justement tu es capable de parce que tu les connais très bien, tu es capable de repérer assez rapidement si, heu, il va moins parler, moins appeler justement, ou peut-être qu'il va pas ré décrocher peut-être, des choses comme ça?